Aynen. Zaten böyle 1-2 sokak gezdiğin zaman illa iyi bir yer denk geliyordu. Yani, o çok güzeldi o yönden. Şey, böyle eski, işte, demir yoluymuş orası. Atıl bir alana dönüşmüş daha sonra, orayı canlandırmak için vagonları geri getirmişler. Böyle, çok güzel bir yerdi orası. Ben oraya hep Aynen "kutular" diyordum ben oraya hep, "Kutular, kutular." diye böyle. İşte, şey yapmışlar, eee, işte, t o ilk şeyin, trenin ilk bölümü var. Oraya işte, eee, ne açmışlardı? Yerel bir kahveci vardı Luckin Coffee diye. O onu açmışlardı. Sonra, işte Aynen, işte, bir tarafında, işte, o hâlâ rayın üstündeydi onlar, konteynerler getirmişler. İşte, bir tane ufak bir bar vardı, oranın adı neydi? King's Cross diye bir barı vardı mesela. Ondan sonra karşıda genelde yazılım, ııı, şeyleri vardı, yazılım şirketleri vardı yolun sağ tarafında. Orada da, böyle, işte, klavyeler, kocaman klavyeler falan gözüküyor. Rengârenk boyamışlar konteynerleri falan.
Hah. <chuckles> Tamam. A, enteresan. Hı hı. <chuckles> Hı hı. Tamam, güzel gözüküyor. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Bayağı bütün detayları hatırlıyorsun bu arada yani. Eee, etrafı her yeri iyi <giggles> gözlemlemişsin keşfetmişsin gerçekten. Hı hı.
Tabii, canım. Hiç. Daha sonra ne oldu biliyor musun?
Ya, o mu senin aklında kaldı böyle işte? Küçük. Hah. Lütfen, lütfen devam et.
Da daha sonra onun arkasında bir tane iş merkezi var hemen bir arkasında. Ben son daha sonra gittim orada çalıştım, biliyor musun? <chuckles>
A! Aaa, keşfetmeler nerelere gitmiş yani? Keşfediyorum derken iş hayatına bile etki etmiş yani. Hı hı.
Öyle de bir şeyim oldu. Eee, aynen. <chuckles> Aynen. Bir de şey oldu bir gün: Bu da başka bir şey, eee, gene bu sefer farklı bir yöne gittim. Orada, işte, böyle, gezerken gezerken gene, böyle, işte, bir, böyle, çarşının girişi gibi bir yer buldum. "Allah, Allah." dedim, "Şurası da enteresan görünüyor." falan dedim kendi kendime. Sonradan orası benim en favori yerim oldu. Böyle, şey, işte, <tsk> eee, böyle, antik Çin gibiydi orası. Oraya, böyle, gidip birkaç saat geçirdiğin zaman, böyle, hani, sanki gökdelenlerin arasında yaşamıyormuşsun gibi. Eee, böyle, ben gidiyordum, kapuçinomu falan
Tamam. Ha, farklı bir yerde algısı yaratıyor yani seninle, eee, çıktın bir, yani, o sokaktan içinde kayboluyorsun. Onu hissediyorsun. Küçük detaylar buluyorsun ki. Hâlâ hatırlıyorsun ve iş bile bulmuşsun, yani, bir şekilde. Bayağı hayat tarzı olmuş o zaman senin için bu, anladığım kadarıyla.
Tabii. Aynen. Ta Aynen, öyle. Tabii, tabii. Ya, gidiyordum, çıkıyordum, hani, nereye giderse fal Hı hı.
Hı hı. Peki Hı hı. Hı hı. Peki, hani, hâlâ yapar mısın? Mesela işte tatile gittiğin zaman, eee, ne bileyim bir yeri gezdiğin zaman küçük olsun büyük olsun gene o hadi hadi bir kaybolayım der misin o zaman bundan sonra hep yani?
Evet, lütfen.

Evet, 1 tane bir şey keşfettim, gene böyle, hani, yürüyüşe çıktım, 1 tane, böyle, bir yer vardı, orada, işte, ne vardı, bu, hani, ünlü bir tane dizi var ya Friends diye, onun bir kafesi vardı. Ondan sonra daha böyle bir tık ileri gittim, ne gördüm? "Yağmur yolu" diye bir şey gördüm, ta bundan bak 7-8 sene öncesinde. Neymiş? Bunlar böyle borularla yağmur yağdığı zaman müzik yapıyor. Müzik çıkarıyor.
Hıh. Tamam. Neymiş o? Ha ha. A, çok enteresan.
Evet, böyle, hani, ııı, huni gibi bir şey var şeyde, hepsinin böyle şeyi farklı, işte, şekli şemali, dönemeci bilmem nesi farklı. Sonra ben yağmur yağdığında özellikle gittim, gerçekten müzik yapıyor, yağmur yağarken o borular.
Evet. Hı hı. E, özellikle yağmur yağınca mı yapıyorlarmış onu mesela? Eee, o oraya mı çalışıyor borular mı?
O borular orada sabit.
Ha ha.
İii, orada.
Ha, sabit onlar. Eee, anladım.
Iıı, sabit, yağmur yağınca müzik çıkarıyor.
A, çok hoşmuş ya. Yani on Aynen. Eee, onu da gene öyle dolanırken buldun o zaman anladığım kadarıyla. Yine bir denk geldi herhâlde. Yoksa nereden denk gelecek? Şey değil yani öyle
A, çok ilginç. Aynen. Aynen, çok böyle Ya arasam bulamam.
Popüler turistik bir yer değil yani. Sadece, eee, yerel lokal bir noktada bir şekilde denk geldi karşına çıktı anladığım kadarıyla.
Aynen öyle oldu, aynen öyle oldu.
Güzel. Bö ben, eee, tahmin ediyorum daha birçok, eee, enteresan hikâye vardır bu kadar, eee, doğaçlama gezip dolanıyorsan sürekli bir şeyler çıkıyordur. Ya sevindim, yani enteresan hikâyeler tabii ki. Açık olmak ve güzel anlar yakalamak keyifli gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Güzel, eee, enteresan hikâyelerdi, keyifli bir sohbetti. Görüşmek üzere.
<chuckles> Var var. <chuckles> Aynen. Evet. Güzel. Ben teşekkür ederim. Benim için de öyle oldu görüşmek üzere.

Yaparım, yaparım, hep yaparım, yani. Ya çünkü şey, hani, böyle, "Ya, bu hayatın içinde var, her şey küçük detaylarda gizli." denir ya. Hani, mesela, eee, o küçük detayları, hani, ne internette bulabilirsin ne Instagram'da bulabilirsin. Göre göre, hani, yani, keşfede keşfede gidiyorsun, mesela, her şeyde. Onları yapmaya
Hımm, aynen öyle. Hı hı. Ya, kendi gözlerinle görüyorsun. Kok kokusu belki ilgini çeker. Görüntüsü ilgini çeker. Şimdi internetten araştırıp da gidebilirsin. Nokta atışı gidersin. Öyle kalırsın, yani, ama böyle hiç beklemediğin şeyler bulmak mı belki seni heyecanlandırıyor? Sonuçta yazılı bir, eee, rehber turu gibi değil de ne olacağını bilmiyorsun ve, eee, açık, yani. Eee, kimse seni sınırlamıyor ve, hani, öyle çok daha enteresan şeyler keşfetme ihtimali mi sana heyecanlı geliyor? Alışkanlık oldu mesela.
Aynen. Hı hı. Evet. Tabii. Evet. Aynen öyle. Yani b çünkü hani, m nasıl geldi bu olay ben de bilmiyorum ama hani sürekli bir yeni bir şeyler keşfede keşfede, yeni bir şeyler bula bula, a falan böyle, ya burası da iyiymiş, burası da iyiymiş, ay ben ne güzel yerlere geldim, falan diye böyle. İşte, eee, o ban bende bir süre sonra şey oldu, ben bir kaybolayıma döndü artık hani, iii, hiç
Tamam. Hı hı. Hıh. Artık standart kaybolmalar diyorsun. Peki, hani, eee, şey olmadı mı mesela? Kayboldum dedin ama biraz böyle yanlış bir yerde çıktın. Atıyorum yurt dışındasın, tatildesin. Bilmediğin bir mahalleye girdin ama pek de tekin gözükmüyor mahalle mesela. Yani böyle ki negatife giden ya bir ye durum oldu mu, ooo, o tarz bir şey?
Aynen, aynen. <chuckles> <chuckles> O benim O benim başıma Türkiye'de geldi ya. O benim başıma Türkiye'de geldi. Ya ş ç gelir.
<chuckles> Yani bir yerde gelebilir illaki. Neler oldu Türkiye'de?
Ya şimdi biz, eee, hafta sonu Ankara'ya gittik. Yani, iii, ben müze gezeceğim falan filan böyle belli başlı. Ondan sonra, tabii böyle sağda solda ne gördüysem, ben tabii atlamak istiyorum oraya haklı olarak. İşte, görc görmem lazım çünkü. Tabii canım. Ya dedim, neredeydik? Bu bir bir müzeden çıktık, Rahmi Koç'tan çıktık, arkada da Anadolu Kültür Medeniyetleri Müzesi mi ne vardı. Oraya gittik geldik. Neyse, emm, dedim ki "şurada kale gibi bir şey var" dedim. "Hadi gel oraya da gidelim" dedim ben.
Hıh. Heyecanlısın aynen. Tamam. Heh.
Eee, şimdi kaleye yaklaştıkça
Orada başlıyor. O da <chuckles> bir bir heyecan başlıyor herhâlde orada yani. Aynen gittin kaleye. Biraz yanlış bir yerlere doğru gidiyor herhâlde hikâye.
<giggles> <giggles> Yani, tı ya, aaa, çok şükür, ya gitseydi çıkamazdık öyle de bir şey var. Şimdi yerlerde böyle birtakım, işte, uçucu maddelerin boşları var Allah Allah diyorum ne oluyor falan, hani, meğersem orası Çinçin Mahallesi'ymiş.
He, bayağı. Hı hı. Eyvah eyvah.